É, e eu sabia que eu eu tinha na minha mente que o meu hotel era, sei lá, 15 minutos andando, assim, de distância do hotel deles. Ma
É, isso e isso você tinha na cabeça, mas não era um um fato. Não era uma constatação exata, né.
É. <laughs> Não, era eu lembro de ter pesquisado isso antes, e de ter visto, né, eh, assim, bem antes, eh, e eu lembro que era, sei lá, uns 15 minutos andando, e acabou que, eh, eles procu lá lá quando ele o o táxi deixou a gente lá no hotel deles, eles falaram assim: "Ah Miguel, a gente chama outro táxi pra você", eu falei: "Não, não, relaxa, eu vou andando, e tal". É é b é perto <laughs> e era em era na era em Xangai, né, que é uma cidade bem grande, assim, né, uma metrópole, então. E isso já era, sei lá, umas 2 e meia umas 2h30, 3 horas, eu falei: "Ah, cara eu vou andando". Aí eu lembro que era só seguir uma reta, assim, depois em alguma rua você vira pra pra esquer <laughs>
Aham. "É aqui pertinho, conheço tudo na China, aqui, pô, cresci aqui". <laughs> Aham. Ah, em algum <chuckles> em <laughs> em alguma rua, agora, qual é essa rua.
Mas aí, na minha cabeça, eu pensei: "Olha, quando eu passar pela rua, eu vou lembrar Eu vou lembrar". E aí eu comecei a andar, andar, andar, andar, andar, andar, e eu e aí eu eu tinha cronometrado, né, no meu relógio, assim, 15 minutos, né. Depois daqui 15 minutos de andar
<laughs> "Eu vou lembrar dela". Ah, entendi, era tipo, "eu sabia que era 15 minutos, então quando der 15 minutos, eu viro à direita". <laughs>
É. <laughs> Mas não, e aí eu p fui chegando numa rua, e estava interditado, eu: "Cara, eu vou virar aqui, porque tá interditado ali, é melhor pra atravessar". Acabou que eu fui virando uma direita, ali, porque estava bloqueado, depois virei uma esquerda, aí eu eu, "não, na próxima, eu eu disfaço o que eu fiz", acabou que eu me perdi. <laughs> Virou um labirinto. E assim, era era meio que um distrito comercial, mas não tinha nada, não tinha estava tudo fechado.
<laughs> É muito corajoso, hein. Nossa, um labirinto, né. Um labirinto. Ou seja essa hora não tinha uma uma viva alma na rua, né.
Não, não tinha. E carro, assim, quase não passava carro também, era uma era era uma área bem, assim, estranha.
E mesmo que passasse, muito provavelmente ninguém ia parar pra você um um doido no meio da rua, de madru <laughs>
É, eles não iam parar. E aí não E o pra piorar ainda, eu não tinha dinheiro em espécie, né, porque lá, ah, a gen eh, se usa muito tudo no eletrônico, ali, né, no no QR Code, e é
Eu vi que na China, você está pagando agora até com a palma na mão, né. Você faz um cadastro, tem a tem já essa tecnologia lá, né.
Isso. Eles são bem não, é, lá ela quase você consegue se virar bem, assim, sem dinhe sem grana, né, em espécie, assim, porque é tudo muito no QR Code, e tipo, eh, é bem avançado, assim, tecnológico nessa ne nesse nesse quesito.
Sim, sim. Ou seja, é tudo digital, e coisa que você não tinha pra participar disso, era bateria no celular.

Isso, exatamente. Mas acabou, eu acho que eu até tinha dinheiro, acabou que passou um táxi e eu falei pra ele se ele aceitava dinheiro ou cartão, e ele falou que "Não, não, não, não." Aí me expulsou do táxi. <laughs>
Caramba, mas aqui, uma questão que eu que eu estou curioso. Essa esse falei com ele, né? Eu só só consigo imaginar um ocidental falando com um chinês. Como era essa língua? Era inglês ou você arranha ali no
Ah. <laughs> Não, eu eu aponte eu falei, eu porque tem a People People's Square, que é o é um lugar bem conhecido, assim, lá na cidade, e eu falei em inglês e eu acredito que eles conhecem o nome em Assim, na minha cabeça, eles conhecem o nom <laughs> Mas acabou que eu eu eu acho que ele ele não quis prosseguir mais porque eu queria pagar no cartão mesmo, entendeu? Ele falou: "Não não não." Aí ele apontou para o QR code, né, aí eu falei: "Ó, meu celular está descarregado." Aí ele: "Não, não, não, cartão não, não, não." Aí
Aham. Famoso lá, né? Uhum. Só o nome pelo menos, né? Ah, ele nem E ele não tinha um um carregador no carro, de repente? Ou ou essa comuni ou até chegar nesse nível de conversa com com o chinês ia ficar mais difícil, né?
É, não. As Nem chegou <laughs> acho que não ch <laughs> É, não não não aconteceu. Aí eu tentei parar outro, aí eu falei: "Cara, não vai não vai rolar isso." E eu cheguei a parar numas conveniências 24 horas, sabe? E aí eu falei: "Ó, meu celular está descarregado, eh, você tem carregador? Onde é essa rua aqui?" Aí eu falei o nome do hotel, aí eu falei: "Caramba, se eu falar o nome do hotel eles não vão saber." Eu falei: "A P People's Square." Aí eu parei na 1ª conveniência e aí era uma era uma uma senhora lá, aí ela É, já era umas 3 <laughs> E aí já era umas 3h30, sei lá, 4 e aí eu perguntei pra ela e ela Ah, começou a falar chinês, eu falei: "Não, não, não, onde que é carregador?" Ou era ou era o carregador era o a praça, o hotel, que direção. Aí ela começ ela ela ela Ah, pegou um papel
Sim, sim. Aham. Mas isso já devia ser umas 4h, né, com todo esse tempo passando. <laughs> Não. <laughs>